हुँ। नहीं और दूसरी बात है कि कई बार जैसे आपका बाहर जाके मन कर रहा है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ से मेरे को शायद हो सकता है कन्फ्यूज़ हो रही हूँ मैं, इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या लेना है, तब आप बाहर जा सकते हैं और जैसे अभी मैंने अभी बीच में अ अ, किया था लैपटॉप वगैरह लिया था, तो हमारे वो पास में ही था। इसलिए मैं गई अदरवाइज़ मुझे मैं वो पहली बार ले रही थी, मतलब मैं ले चुकी हूँ पेह अ, लेकिन मैंने ऑनलाइन कभी नहीं लिया था। तो अ, मेरे को लगा कि ये पास में ही चल रहा है, देखती हूँ मैं कैसा रहता है, तो एक बार मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर में चली गई अपनी शॉपिंग मॉल में तो वहाँ पे मेरे को ठीक सा मिल गया। लेकिन वही चीज़ अगर आप आपको पता है कि अब जैसे लैपटॉप लेना है, क्या लेना है या मोबाइल फ़ोन लेना है। अगर आपको पता है कि मेरे को ये मेरी इस तरह की रिक्वायरमेंट है और मैं जाके मेरे को ठीक लगेगा बाद में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही चीज़ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका बस नुकसान ये है कि आपको एक बार गलत आ गया हाँ और आपके वो पॉलिसी में नहीं है तो फिर वो शायद अ, वापस करना मुश्किल हो जाता है।
हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है।
और कई बार कोई छोटी-छोटी चीज़ ये भी होती है, अब जैसे आपको बहुत छोटी चीज़ लेनी है और दूसरा पॉइंट दूसरा ब ये मैं बोल बात बोलना चाहूँगी कि, जैसे कई बार बहुत छोटी चीज़ लेनी होती हैं और आपको लगता है अरे! मैं इतना डिलीवरी चार्ज तो मैं ज़्यादा दे रही हूँ इसके लिए तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कि सामान इतना का उसकी वैल्यू है नहीं, लेकिन आप डिलीवरी चार्ज आपको उसका ₹80-₹100 लें रहे हैं और कई बार अमेज़न में हो जाता है कि एक चीज़ आप लो तो उसके चक्कर में आपको एक मि अ, कम से कम अ, शॉपिंग करनी पड़ती है। शायद मेरे ख़याल से 500 बनाना पड़ता है या 600 बनाना पड़ता है, तो वो उसमें बड़ा टाइम निकल जाता है, पर अ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा-सा आप जब बाहर जाके टाइम लगा रहे हैं तो अ, इसमें भी घर में लगाने पर हाँ, कई बार बड़ी अ, चिड़चिड़ापन आता है कि अरे, यार! इसमें भी आगे वो ऑर्डर बढ़ ही नहीं रहा है हमारा, इसमें ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है दुनिया भर की वो क्या कहते हैं। कंडीशन्स लगा रहा है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है अदरवाइज़ तो इतना छोटा-मोटा तो चलता है।
जी, जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, कुछ मिनिमम अमाउंट वो बता देते हैं। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ।